Itu kalau dia kalau aku boleh tahu ya, aku kan, e baru terakhir-terakhir ini nih, eee, juga ngikutin si Ferdy tadi ya. Cuman, kalau dia mulainya itu, Abang, e tahu enggak sih Bang? E sejak kapan dia kayak mulai membahas, soal politik dan lain-lain sampai dia akhirnya sekarang viral banget kan, ya?
Iya. Iya. E aku tuh mhm? E awalnya sih aku kurang kurang tahu, mungkin berapa tahun terakhir. Soalnya, ak dari podcast yang aku lihat itu dia tuh awalnya, eee, belum terlalu terkenal gitu, tapi dia itu kayak di ditemukan oleh Deddy Corbuzier kalau nggak salah gitu, Deddy Corbuzier kan punya punya agensi punya agensi gitu kan, agensi yang intinya yang menaungi influencer-influencer gitu kan. Nah, dia itu kayak di discover gitu kan, ketemu sama ditep sama Deddy Corbuzier lah, dan di Deddy Corbuzier ini ngelihat kalau dia ini punya potensi gitu kan, buat buat buat jadi content creator yang besar gitu kan, di Indonesia. Akhirnya, dia tuh di awal-awal intinya tuh kayak dia didanailah gitu, sama Deddy Corbuzierr gitu kan mhm, di itu sih awalnya, tapi kapannya itu, pastinya tuh aku nggak tahu sih, kapan.
Mhm? Oh. Mhm? Mhm? Mmm, oke. Ah, oke. Mmm, oke. Tapi dia memang pintar banget ya, Bang, ya, salut sih dengan dia, bukan hanya pintar tapi berani banget sih. Keren sih dia. Nah, ketika Abang nih, eee, misalnya Abang jadi seorang influencer ya. Ada nggak sih Bang, mmm, mungkin Abang akan menjadi, e influencer yang seperti apa? Aba ada bayangannya nggak Bang?
Iya, pinter pinter emang. Iya. Mhm. Mhm? Waduh, pertanyaan yang unik sih ini. <laughs> Aku mungkin kalau jadi influencer mungkin lebih kek influencer yang kayak, ya kehidupan sehari-hari aja sih, gitu kan. Mungkin canda-candaan gitu kan, terus mungkin kalau ada hal-hal yang kayak, wah unik gitu kan, aku bakal videoin gitu kan. <chuckles> Itu aja sih, jadi bukan bukan konten yang berat-berat mungkin, lebih kayak berbagi aja kehidupan sehari-hari gitu.
Mhm. <chuckles> Oh, oke. Oh oke, lebih mhm. Ah gitu, iya sih, e apa, maksudnya yang lebih ke apa adanya aja lah Bang ya, rutinitas sehari-hari, gitu ya. Karena, sekarang pun konten-konten seperti itu banyak kok peminatnya juga, karena orang, e sekarang tuh lebih kepo ya sama kehidupan sehari-hari pun orang kadang kepo gitu, dan, eee, jadi suka nontonin konten-konten daily life lah ibaratnya ya, wah ini keren banget sih. Makasih Bang udah mau, e sharing-sharing tentang pandangan Abang mengenai influencer, semoga kita bisa ngobrol lagi nih, kedepannya.
Tepat sekali heeh. Iya. Iya heeh. Iya. Siap, sama-sama boleh, sampai jumpa ya.